Hmm, feature, parang wala naman na akong masyadong naiisip na kulang 'yung mga ano, eh. Ang ang actually ang gusto ko nga bawasan, kasi ang dami, dami ng ano, ang dami-daming mga sinasamang, ah, hindi naman nagagamit na feature 'yung mga e-wallet. Gusto ko sanang bawasan hindi dagdagan 'yung ano, talagang 'yung streamline lang nila kumbaga 'yung proseso 'tsaka 'yung app mismo pa mm, palinisin nila, oo.
<chuckles> Sabagay. Sabagay. 'Yung payment lang talaga 'no, kasi katulad nung mm, nabanggit mo sa GCash tinang alam ko tinanggal na rin nila dun 'yung online casino, eh, 'di ba kasi ang daming nalululong.
Ah, oo, nagkaroon nga ng ano nagkaroon nga ng, ah, malaking issue dun sa pagsusugal, oo tama, tinanggal. 'Yun 'yung mga gano'n 'di ba, tanggalin na 'yung mga gano'n hindi naman nakakatulong 'yun, eh.
Mm. Oo, pero ikaw, na try mo ba 'yun nalulong ka sa online casino na 'yan? <chuckles>
Ay hindi, hindi talaga ako ano, sa simulat sapol talaga hindi ako, ah, nagsusugal. Ah, para kasing, may mga may nabasa akong libro no'n, eh, nat parang lagi kang talo, according sa matematika talaga pag kinumpyut mo 'yung ano, 'yung tyansa.
Hmm, opo. Oh. Mm, pero at least 'di ba disiplin disiplinado ka pagdating sa mga gano'n, hindi ka hindi ka nagpapa ang tawag dun? Hindi ka nagpapadala sa kanila. Pero anong anong masasabi mo sa mga gano'ng tao na na nalululong?
Hmm. Oo hindi talaga, oo hindi ako. Mm. Oo, 'di kasi talaga din ako ano, magana sa sugal. Ah, wala hindi naman kasi tayo pare-parehas ng mga sitwasyon, kaya may mga ganiyan talaga na parang ano na din nila 'yun, eh, parang, ah, paraan nila ng pagtakas o kaya parang 'yun na lang 'yung nakikita nilang pag-asa para makaahon sa hirap 'di ba, parang gano'n, oo. Kaya siguro ano, tulungan na lang natin 'yong mga gano'ng klase ng tao na makalayo sa ganiyan, 'tsaka 'yong 'yong sugal talaga siguro dapat, ah, ayusin natin, i-regulate natin oo, oo, gano'n talaga, oo
Mm. Mm, talagang disip disipline lang, oo, kontrol sa sarili gano'n.
Mm, mahirap talaga kasing pigilan 'yung iba sa ganiyan, eh, eh, siyempre hindi naman tayo puwedeng basta-basta makialam sa buhay ng iba 'di ba, kaya kanya-kanya din kanya-kanya din talaga tayong ano disiplina sa sarili, kaya, mahirap din mahirap din talaga, mm.
Tama nga naman. Pero mm, pero sa aaminin mo 'no, parang sobrang laking tulong pa rin kahit papa'no talaga ng online payment na 'yan gano'n.
Oo naman, oo. 'Yung i 'yung cashless payment talaga 'tsaka parang e-wa ngayon nga 'di ba ano pati 'yung mga serbisyo ng gobyerno puwede ka na magbayad online. Kaya nagulat din ako don 'no, nung nagpapagawa ako ng, ano tawag do'n, ah, birth certificate, nung kumuha ako ng birth certificate sa PSA. Puwede mo ng bayaran online go gamit ang cashless payment tapos i-de-deliver na din sa'yo. So, 'di ka na kailangan pumunta ng opisina 'di ba, laking ginhawa.
Oo. Mm. Oh, gano'n. Mm. Sabagay, mm, sobrang convenient niya na tala ang dami kong natutunan sayo parang i-aapply ko 'yan kapag ano, ayun maraming salamat!
Mhm. Mm, ah, okey salamat din.